คือเราคิด ว่า น่าจะเป็นทั้ง 2 อย่างเลย เราเกรงใจเขาจริง ๆ แล้วก็เราไม่ได้อยากได้ความช่วยเหลือจากเขา แต่อีด้านหลังเนี่ย เราก็คิดว่าเขาช่วยเรามาเยอะแล้วอะ เราก็ไม่ควรได้รับความช่วยเหลือจากเขาอีกแล้ว เพราะว่า คือ เรานะคะ ไม่ ไม่ได้อยาก รู้สึกว่า เราต้องพึ่งพาใคร หรือมัน เป็น เพราะว่าเรารู้สึกว่าการพึ่งพาใคร แล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้ ก็เลยคิดว่า เราพึ่งใครไม่ได้นอกจากพึ่งตัวเอง มันก็เลยส่งผลกับชีวิตเรามากขึ้นเรื่อย ๆ อะค่ะ คือด้วยความที่มันเสียสุขภาพจิต เนาะ แล้วก็เราก็เหนื่อยง่าย คือเรารู้สึกโดดเดี่ยวด้วย ถึงแม้ว่าจะมีคนรอบตัว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วบางครั้งเนี่ย คือเราก็ไม่ยอมที่จะแบบเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแบ่งเบาอะไรด้วย ถึงแม้ว่าจะไปมีความสัม พันธ์ มีแฟนหรืออะไร เราก็เป็นคนที่ไม่แชร์ปัญหาให้คนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ก็เดี๋ยวผมต้องว่าเลยเนาะ คือ ว่าแบบ ความเป็นมนุษย์เนี่ย มันไม่ได้มีทางที่จะมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะ ยังไงก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะครับ คือผมว่า เนี่ย การที่เราแบ่งปันแชร์ปัญหาเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเหมือนที่คุณใช้คำพูด ที่คุณพูดเลยเนาะ คือเหมือนรู้สึกว่า แบกคนเดียวเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบ อ่า เรื่องความเครียด เรื่องความไม่ ไม่สบายใจ ไม่รู้ว่าเกรงใจด้วยหรืออะไร หลายหงาย หลาย ๆ อย่างเนี่ย มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คุณแบบกะว่า รู้สึกหนักใจนั่นแหละครับ ก็คือไม่ ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะว่ากลัวเป็น สร้างความลำบากให้คนอื่นด้วย แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร ที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นด้วยเนาะ ซึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้องเนาะ อา แต่ว่า คือแบบเข้าใจนะว่าแบบ น แนวคิด แนวคิดคุณ หรือว่ากรอบความคิดของคุณน่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่คุณเติบโตมาอย่างงี้ หรือว่าการที่แบบคุณรู้สึก ว่าแบบ อ่า พ่อแม่เขาก็ควรจะเหนื่อย อย่างเงี้ย ก็ มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ว่าคือมันเป็น ถ้าพูดตรง ๆ เนาะ มันเป็นแนวคิดที่ไม่ ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วกัน เอาใช้คำนี้เนาะ คือมันจะทำให้แบบมันกดดันความรู้สึกของเราเองด้วย แล้วก็ความต้องการของเราทั้งหลายอย่าง เนี่ย มันเหมือนกับถูกกดดันไป ให้มันไม่ได้แบบ
ค่ะ
มันไม่ มันไม่ดีอะครับ เพราะว่าแบบ อ่า คุณต้องการอะไร อย่างเงี้ย คุณรู้แล้วว่า คุณต้องการอะไร แต่ว่าความช่วยเหลือ ถ้า โดยรวมเนี่ย คุณไม่ได้รับเลย มันก็เท่ากับว่ามันลำบากใจคุณ แล้วก็ลำบากกายคุณด้วย ซึ่งผมแนะนำนะ ก็ต้อง ต้องลองไปคิดดูว่า คุณจะ <sneezes> พร้อมที่จะเปิดรับความช่วยเหลือไหม หรือว่าถ้าคุณยังไงก็ไม่พร้อมเนี่ย คุณก็อาจจะต้องไปหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดูอะนะครับผม
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อันนี้ก็ คิดว่า เป็นไอเดียที่ดีเลยเนาะ เพราะว่าคือจริง ๆ แล้วอะ